Parang nagkaroon ako ng ano, ng trauma sa math kasi
Oo, yun okay. Sino bang hindi 'no <laughs> sige. <chuckles>
Oo pa <chuckles> Yun pero'y kasi, yung teacher namin nung elementary si siyemp siguro ano, eh, mga dating teacher talaga may may pagka-terror. So, ano siya na nag-ku-quiz kami every friday, pero parang uma-absent 'yong mga kaklase ko tapos kami may canteener no'n, eh, dati sa public ako nag-aaral. Oo, nagca-canteener talaga kami mas parang iniiwasan namin siya kasi may mangyayaring hindi maganda pag hindi mo naipasa 'yong quiz niya. Ayun. Basta. <laughs> Medyo nakakatakot, o
Mm. Mm. O ayan. Mm. Ah, okey. <laughs> So, nakakatakot talaga. Alam mo, agree ako sa'yo kasi nung elementary din 'no, ah, meron talagang mga teacher na ano, eh, na talagang terror, mga tipong ano, eh, hindi mo alam kung saan oo, na hindi mo alam kung saan nagmumula yung galit, talagang sinusubukan mo naman. Ah, pero hindi ano, hindi pa rin sila satisfied. Pero sige, ah, kuwento mo paano na naman nagbago yung pananaw mo sa mga guro dahil sa teacher mo nung high school, yan.
Oo. Lalo dati <chuckles> Oo. Oo. Ayun nga sa So, yun nga yung teacher ko na yun nung elementary, tapos yung pinsan ko pa, parang huminto ng pag-aaral dahil sa teacher na yun. Kahit, parang sa sobrang tindi ng takot niya dun sa teacher, ano talaga te oo, terror talaga kilalang-kilala siya dun sa eskwelahan na yun at iniiwasan. Pero nung nag high school ako. So, ini-expect ko na yung teacher ko parang ganun din. Math teacher, alam mo naman masungit maano or naka naka ano ba yun, parang boring, kung di boring, masungit, gan'yan. Oo, pero yung naging teacher ko ng math, actually naging teacher ko siya mula first year hanggang fourth year, napakabait niya, sobrang bait niya in a sense na
Mhm. Hala, kawawa. Mhm. <chuckles> Trauma. Hmm. Oo, ket. Oo. Ay wow. Mhm.
Oo, o hindi siya te siyempre kaya ako nasabing hindi mabait, hin dahil hindi siya terror.
Ah, okey.
Tapos siguro yung math kasi boring, eh, 'no. Ang ginagawa niya nagkukuwento muna siya ng, parang meron siyang kuwento tungkol sa isang baka, isang taong nag-aalaga ng baka, tapos ikukuwenta niya ikukuwento niya ng ano, 10 minutes bago kami mag-start.
Ano pa?